حلو أوي والله. كويّس أوي إن أنتِ بص ب بصراحة يعني بتلاقي وقت لنَفْسِك أصلًا، يعني وِسط الدوشة، ووِسط الحاجات دي. يعني أنتِ م ما بتخصّصيش وقت ثابت أصلًا ليكِ في اليوم، إن أنتِ بت بت على حَسَب كده ال اليوم نَفْسه، صح كده؟
أ أ أو ده بالنهار، يعني بالنهار على حَسَب ترتيبات اليوم إيه. دايمًا، دايمًا عندي في الطقوس بتاعتي إن بعد الولاد ما تنام الساعة 21:00 دي بعد ما يناموا، أنا ما بانامش يعني آآ من قبل 00:00 ما باكونش نِمت، يعني معاك من 00:00، وساعات ممكن 01:00 كمان. في الوقت ده بقى لازم آه، يعني آآ لازم آخُد وقت لنَفْسي شوية، ما هو طول اليوم يا إمّا أكل، يا إمّا ترتيب، يا إمّا ساعتين شُغل، يا إمّا مش عارفة الولاد مذاكرة، فباجي بعد ما الولاد يناموا أفصِل بقى، يعني مع نَفْسي خالص، أشغّل المزيكا اللي أنا باحبها، هاعمل لي كده مثلًا مشروبي المفضّل، كُباية كاكاو سخنة كده باللبن. <chuckles> فباحس إن الحاجات دي بتهدّيني يعني.
آه، بالليل بقى؟ آه. ياه! أيوه.

السِرّ، في التوازن بين البيت ونفْسي.
آه، إن أنتِ تلاقي وقت لنفْسِك برضه وفي نفْس الوقت إيه، تضبّطي البيت عندِك، تحسّي السِرّ في إيه؟
آآ أ آه، السر في في إنك تدّي لكُلّ حاجة حقّها، ما تجيش حاجة على حاجة، يعني اِدّي للولاد حقّهم في وقتهم ولمّا تلاقي فرصة تاخد حقّك خُد حقّك في وقتك. ما تخلطش الاتنين مع بعض، يعني ما تبقاش ده وقت الطفل أصلًا وأنت المفروض تكون منتبِه له، ومثلًا لو بتحكي له قصّة أو بتسمعه بيحكي لك حاجة، تكون أنت مشغول بحاجة تانية مثلًا، قاعد على موبايلك ومِركِّز في موبايلك مثلًا، والطفل عَمَّال يتكلم وأنت مش معاه، أو مثلًا يكون وقتك الخاص بيك، وأنت مش واخدُه في الميعاد المناسب فتلاقي أنا قاعدة مثلًا باشرب زي ما باقول لك الكاكاو السخن بتاعي، والاقي ابني عَمَّال يزِنّ، ما أنا مش هاستمتع بالكاكاو، ولا هاعرف أدّي له و يعني الاتنين بيخشّوا على بعض. لكن كُلّ حاجة في وقتها بصراحة بتفرِق كتير.
إمم. فهمتِك. لا، لا، صح، صح، حاجة جميلة أوي. طَب أنتِ ذكرتِ حتّة برضه حلوة بصراحة كنت عايز أسألِك عليها سؤال، أنتِ بتقولي إن أنتِ لمّا هي تكون أُمّ بقى بت زي ما بتقولي إيه اللي هو يعني أُمّ في العيلة آه، جديدة في العيلة كده وأنتِ بتديها نصايح بقى وكده. أنتِ بقى بصراحة، إيه أكتر حاجة علّمتِك الأمومة عن نفْسِك كده؟
جديدة؟ آه. آآ، من أمي، اتعلمت من أمي الأمومة منها، اتعلمت اتعلمت الحنيّة، اتعلمت العطاء، يعني أمي دي كانت حد بيعطي بلا حدود <chuckles> ما يعني ما كانتش بتفكّر أصلًا في نفْسها قد ما كانت بتفكّر فينا. فبصراحة هي كانت أول حد يعلمني ال الأمومة، وفي نفْس الوقت اتعلمت منها يعني كانت من الدروس اللي هي اتعلمتها في الحياة إنِّك ما تنسيش نفْسِك وأنتِ بتربّي ولادِك.
<chuckles> أيوه، أيوه. آه، يعني صراحة نصيحة حلوة منها بأمانة، إن هي تقول لِك كلمة زي كده، بجد باحييها
إمم. يمكن عشان هي عانت من كده يعني، يمكن عشان هي نَسِت نفْسها وهي بتربّينا وركِّزت معانا أكتر، فكانت طالعة من القلب يعني. <chuckles>
إمم، إمم.